Ừm, đúng rồi, đồng ý nha. Nói chung là, ừm, là đúng lúc ấy như bạn chia sẻ, nói chung là cò sai lầm mà còn cảm biết cảm thấy hối hận là lúc đấy là đang phát triển ấy, đâu lang là cảm thấy hối lỗi là đang phát có cái có cái sự phát triển đi lên, còn chẳng may mà sai lầm mà không có cảm thấy hối hận lúc đấy là mới có vấn đề, đúng không? Ví dụ như mà những cái sai lầm mà vô cùng nặng này vì liên quan đến ừ, đúng rồi, chính xác ừm, ví dụ như mà những cái sai lầm mà liên quan đến việc mà vi phạm pháp luật này mà hối mà không có cảm thấy hối hận ấy thì thực sự là cái người đấy có vấn đề mà cần <chuckles> cải thạo xã hội thật. Ừm. <tsk> Nhưng mà, ờ, t ờ, thì không biết là nếu mà như bây giờ có một cái người mà người ta đang, ờ, mắc sai lầm đi, và người ta đang cảm thấy là, ờ, rất là hối hận với cái sai lầm nhưng mà người ta đang không biết làm cách nào để đối mặt với nó thì bạn sẽ có những cái lời khuyên gì cho người ta nào?
<laughs> Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi bạn ạ. Không hối hận nữa thì có rất là có vấn đề. Ừm. <laughs>